Bạn ơi, chuyện là như vầy nè, hồi trước á, lúc mà còn đi học á thì bạn bè rất là dễ để gặp nhau, kiểu như là, hú một cái hay là có bạn có bè rồi liên hệ với nhau nó cũng dễ dàng nữa. Nhưng mà sau này á mình, ờ, với lại một cái người bạn thân của mình đó bạn, đó, kiểu như là, cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi. Thì lúc đó là mình lập gia đình trước, rồi sau đó là đến bạn của mình lập gia đình. Đó, khi mà cuộc sống nẻ nó bận rộn nè, rồi bắt đầu sinh con, rồi chăm con, rồi chăm lo gia đình, làm việc kinh tế này nọ đó, cái việc mà vẫn lạc như là lúc trước á, nó cũng bị giãn ra nhiều lắm. Đấy, lâu lâu có thời giờ thì hỏi thăm nhau một vài câu, rồi, ừm, lâu thiệt lâu nữa, đó, cả năm nhiều khi gặp được nhau một lần, hai lần, mà thời gian gần đây nữa á nha, bạn mình với gia đình á hả, còn đi định cư ở nước ngoài nữa bạn. Cho nên là cái việc mà liên lạc á, giống như là, bây giờ mất hẳn luôn á, múi giờ thì khác nhau nè, cộng thêm cái việc là qua bên đó rồi đời sống mới, rồi bao nhiêu là cái cần phải hòa nhập. Cuối cùng á mình với bạn mình không có giữ được liên lạc với nhau luôn. Và bây giờ á cái cảm giác mà mình cảm như thấy nó giống như là bị mất mát dữ lắm. Đó, mình rất là muốn tìm được cái cách để mà giữ liên lạc được với bạn bè lâu dài ở trong cuộc sống đó. Bạn giúp mình được không?
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, thứ nhất là mình hiểu nè, là mình tụi mình cũng lớn lên ấy, xong rồi mỗi người cũng sẽ có cuộc sống riêng, lập gia đình các kiểu, thì cũng hông có còn giống như là, ờ, khi còn độc thân, còn rảnh và, ừm, bạn bè sẽ chiếm phần nhiều cuộc sống của mình, thì cái mối liên hệ nó cũng sẽ thường xuyên hơn, mình rất hiểu cảm giác của bạn là muốn liên duy trì liên lạc với bạn bè, nhưng mà bị rào cản là gia đình, ờ, mỗi người đều lã có cuộc sống riêng rồi. Rồi bạn của bạn lại, ừm, định cư ở nước ngoài nữa thì lại bị lệch múi giờ là cái, ờ, điểm chung giữa hai người nó cũng ít lại rất nhiều, đúng hông? Hầu như là hông có điểm giao nhau luôn ấy. Thì nó rất là khác so với thời điểm mà bạn của bạn còn ở trong nước và, ờ, còn độc thân nè, chưa có gia đình. Cái này, à, mình hiểu và cũng rất là nhiều người cũng gặp tình trạng giống như bạn nhưng mà, ờ, bạn cũng đừng có quá lo lắng ha. Thứ nhất á, mình nghĩ là bạn, ờ, cũng nên chấp nhận một cái thực tế là mỗi người đều đã có cuộc sống riêng và mỗi người đều đã có gia đình rồi, nên là cái khoảng thời gian nó sẽ không còn được như, a, lúc trước khi mà chưa có gia đình và bạn bè chiếm phần nhiều cuộc sống. Ừm, thì thứ nhất mình nên h nên mình nghĩ là bạn, ờ, nên chấp nhận cái điều đó, thật ra là sẽ mất mát thời điểm ban đầu á, ờ, tại vì, ừm, mình rất là quý bạn mà, rất là quý bạn của mình nên là mình cũng sẽ hơi cảm giác mất mát. Nhưng mà đó là thực tế cuộc sống, thì mình cũng nên chấp nhận để mình có một cái tâm lý nhẹ nhàng nhất có thể bạn nha. Hoặc là bạn á thì sẽ muốn là giữ liên lạc với bạn của bạn, ờ, thường xuyên là, kiểu, tần suất, ừm, bao nhiêu á?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ừm. Đúng. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng ha. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, đúng ha. Ừm, chính ra thì, ờ, lúc trước á, mặc dù là, ừm, không có gặp nhau thường xuyên nhưng mà cũng có liên lạc, kiểu như là, nhắn tin thì là nhiều nè, đó, còn, ừm, ừm, gọi điện á thì cũng, ờm, 2, 3 ngày hoặc là mình có cái tên cái cái cái công việc gì á mình cũng gọi chớp nhoáng qua một cái. Nhưng mà bây giờ mà đặc biệt là cái thời điểm bây giờ nha, là trái múi giờ hoàn toàn luôn, mình ngủ thì bạn mình thức, bên nó thức thì mình ngủ, kiểu, kiểu vậy đó! Đó, cho nên là cái thời giờ mà mà mà gọi điện thoại cho nhau á, nó, ưm, nó rất là hiếm hoi luôn bạn ơi. Mà có gọi á, cũng không có đủ thời giờ để mà mình nói chuyện hoặc là mình tâm sự những cái chuyện mà mình đang xảy ra. Nhiều lúc mình cũng có muốn có bạn của mình để chia sẻ những cái cái vấn đề ở trong cuộc sống vậy. Đấy, nhưng mà không có làm được cái chuyện đó. Bây giờ mình thấy nha, mặc dù là không gọi được tần suất như trước nữa, nhưng mà ít nhất á, một tuần thì cũng phải có 1 cuộc gọi nó có chất lượng chút xíu, ví dụ cũng phải gọi đủ cái thời gian để mà chia sẻ với nhau những cái vấn đề trong cuộc sống thì nó mới ổn. Đấy, mình thấy á, và mình cũng mong là được như vậy thôi là vui rồi.
Ừm. À, là bạn cũng muốn là ít nhất 1 tuần là sẽ liên lạc với bạn bè 1 lần, đúng hông? Mà những cái tuần qua thì, ờ, hông liên lạc được luôn hả bạn? Bạn có thử trao đổi với, a, bạn của bạn chưa?
Ừm. Cũng có, cũng có nhắn tin rồi, hỏi coi là, á hả, lúc nào tiện á thì gọi qua, hoặc là á hả, à, "Chừng nào mà mày tiện á, thì gọi qua cho tao." Nhưng mà cuối cùng á, thì cái lúc mà nó tiện, tức là trước khi nó đi ngủ á, thì mình đang đi làm, mình cũng có nghe được đâu. Đó, hoặc là á hả, cái lúc mà mình, ờm, rảnh rỗi đó thì bên đó lại đang là cái giờ ngủ hoặc là giờ bạn mình á, cũng đang đi làm nữa. Đấy, chính ra cái việc mà lệch cái múi giờ như vậy á, rất là khó cho cái việc sắp xếp cuộc gọi cho nó, ưm, chất lượng á bạn.
Ừm. Ừm, mà, ừm, bạn thì sẽ thích, ờ, gọi điện hơn là nhắn tin hả?
Ừm, đúng rồi, nhắn tin á thì, ờm, kiểu như là, mình nhắn về thông tin thôi, còn những cái chuyện mà chia sẻ đó thì nó cũng khá mất thời gian. Bởi vì chính ra mình với bạn của mình á, đứa nào cũng có con nhỏ hết, con nhỏ thì nó bận rộn lắm, mình cũng đâu có thời giờ để mình ôm cái điện thoại rồi nhắn một cái tin, ờ, nhiều dòng, nhiều chữ, nhiều ký tự đâu. Đó, như gọi điện thoại thì nó nhanh hơn, cho mình nên là mình vẫn thấy là cái cách liên lạc mà bằng cái cách gọi điện thoại á, thì nó hiệu quả hơn đó bạn.
Ừm, và cũng đã có trao đổi với, a, bạn của bạn rồi, bạn của bạn có thích, ơ, có muốn là sẽ, ờ, mỗi tuần sẽ có một cuộc gọi với bạn giống như bạn hông?
Ừm. Cũng có chứ, bạn mình cũng muốn chứ. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cái việc mà hai đứa cùng sắp xếp với nhau nè, thì hiện tại vẫn chưa ổn lắm. Nói nào đâu thì cũng có gọi được, ừm, nhưng mà cái tần suất thì nó cũng còn ít lắm, chứ nó cũng không có đủ để mà chia sẻ những cái điều ở trong cuộc sống một cách thường xuyên. Mà như bạn nói đó, á, một cái người bạn mà muốn kết bạn lâu dài á, thì mình phải đồng hành với họ. Đấy, còn cái việc mà liên lạc lâu lâu có một vài câu hỏi thăm á, nó không đủ cái chất lượng để mà mình đồng hành với nhau.
Ừm, mình hiểu nè. Ờ, rồi. Mình thấy á nha, là, ừm, cả bạn và bạn của bạn đều rất là muốn, ơ, gọi điện thoại với nhau để trao đổi á, nhưng mà, ờ, cả hai thì đều vướng, ơ, gia đình rồi cũng lệch múi giờ nên khó sắp xếp cuộc gọi. Nhưng mà bạn có thể thử đổi suy nghĩ một chút xíu là mình đừng có đặt nặng cái việc là, ờ, phải gọi điện quá ấy, tức là tại vì rất là khó để sắp xếp nên là nếu như mà bạn cứ muốn là phải có cuộc gọi chất lượng thì sẽ, kiểu, là gánh nặng cho cả hai bạn luôn và cảm giác giống như là, ừm, mình bị ép buộc ấy, thì nó cũng không không nên lắm. Thì mình nghĩ là sẽ có một vài dịp đặc biệt nào đó thì, à, hai người có thể là nhắn tin trước với nhau là, à, à, là hôm hôm đó đó, ờ, rảnh giờ này nè, có chuyện này hay nè, ờ, quan trọng nè muốn trao đổi, có sắp xếp được thời gian hay không? Thì mình sẽ có một cuộc gọi vào ngày hôm đó, tức là một tuần mình mình chủ động mình sắp lịch như vậy, hoặc là hông cần là mỗi tuần nữa mà là khi nào có dịp đặc biệt ấy, thì, ờ, các bạn sắp lịch với nhau thì mình nghĩ cuộc gọi nó sẽ chất lượng hơn, là tại vì mình không có cần phải trao đổi định kỳ nè. Rồi, ờm, tại vì là dịp quan trọng mà, nên là sẽ có nhiều cái để trao đổi với nhau hơn á, thì mình nghĩ gọi nó sẽ thoải mái hơn với bạn luôn. Với lại á là, ừm, nhiều khi là mình có thể giữ liên lạc bằng cách là mình chia sẻ những cái điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống thôi, cũng hông có cần phải là nhắn tin quá dài dòng qua, ờm, ờ, tin nhắn cả mà chỉ là giống như là bạn bạn gặp một cái chuyện gì đó vui vẻ trong cuộc sống. Hôm ví dụ như bạn thấy hôm nay bầu trời đẹp quá cũng được, thì bạn cảm giác bạn nhớ tới bạn của bạn thì bạn có thể gửi hình bầu trời đó qua, thì người ta cũng sẽ, ừm, người ta cũng sẽ cảm giác là bạn, ờ, quan tâm, tức là bạn đang nhớ tới, a, bạn của bạn, người ta cũng sẽ cảm nhận được là có mối liên hệ, có người đang nhớ mình. Thì mình cảm giác, ừm, chia sẻ những cái điều nhỏ nhỏ như vậy thì nó cũng có thể là liên kết mối quan hệ bạn bè và cũng hông có, ừm nó cũng hông có quá là, kiểu, giống như là, ờ tại vì mình nhắn tin quá nhiều ấy, thì nhiều khi cũng hông có rảnh á, gửi một tấm hình qua là để có thể nói lên được, ờ, cái câu chuyện và cái mong muốn muốn kết nối rồi. Thì bạn có thấy là nó dễ làm hông?
Ừm. Ừm. Ờ, cũng phải ha. Ừm, ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm. Ừm, vậy cũng hay. Ừm. À! Ừm, thú vị ha! Ừm. <chuckles> Ừm. A, vậy ừm, ừm. Ừm. Rồi, vậy cũng hay. Ừm. Ờ, đồng ý. Ừm, ừm. <chuckles> Thật sự nha. Nghe qua đó thì mình thấy những cái phương pháp của bạn á, nó vừa chi tiết mà nó vừa rất là đáng yêu nữa, bởi vì chính ra thì bởi vì mình làm bạn với nhau lâu rồi, cho nên đôi khi á, ừm, không cần nói mà người kia vẫn hiểu á, đôi khi là nói như vậy luôn á. Đó. Ừm, bây giờ mình không có cái điều kiện được như trước đó thì mình cũng phải chấp nhận ở cái việc đó là mình chọn một cái phương pháp nào cho nó phù hợp. Đó, mình không gọi điện được thì thôi, mình nhắn tin, ví dụ như là trước giờ mình đi ngủ chẳng hạn, mình muốn gọi điện, nhưng mà bây giờ mình thay bằng cái lời gọi điện đó thì mình gởi, ơ, một cái tin nhắn bằng âm thanh, bằng giọng nói này nọ cũng được ha. Đó, mình thấy cái cách này bạn gợi ý cũng rất là được đó. Rồi gửi cho nhau những cái khoảnh khắc ở trong cuộc sống hàng ngày thôi nè. Chỉ như vậy thôi á thì bạn của mình á, nó cũng sẽ biết là mình đang nghĩ tới nó, đúng hông bạn? Vậy hay á nha.
Đúng rồi. Ừm, đúng. Đúng rồi và nếu như mà bạn của bạn, ờm, có im lặng hay là cũng lâu hông có phản hồi á, thì, à, cũng đừng có vội trách tại vì lệch múi giờ mà, cũng bận thích nghi. Thì mình cũng đừng có đặt nặng cái cái cái, ơm, ờm, gánh nặng là, ừm, phải đợi tin nhắn từ người khác hay là người khác có nhớ đến mình hông. Mình nghĩ là với cái mối quan hệ lâu dài của hai bạn á, thì mặc dù là sẽ rất là lâu không có liên lạc với nhau, ví dụ như vậy, rất là lâu không có liên lạc với nhau, nhưng mà một khi đã kết nối lại thì nó vẫn sẽ như cái thời điểm ban đầu mà các bạn còn ở bên nhau thường xuyên thôi, nên là đừng có lo lắng quá. Ờ, mỗi ngày thì có thể chia sẻ những cái điểm, ơ, nhỏ nhỏ, không phải mỗi ngày nữa mà là có gì vui mình gửi qua cho bạn mình để bạn mình biết là, à, mình vẫn đang trân trọng bạn mình, và trân trọng cái sự hiện diện của bạn mình. Tương tự với bạn của bạn, mình thấy nó sẽ nhẹ nhàng cho cả hai người hơn. Rồi, à, định kỳ thì, ờ, ờ, sắp một cái cuộc, ờ, gọi điện dài video call chẳng hạn, thì, ờm, để đỡ nhớ nhau và chia sẻ cuộc sống gia đình, thì mình thấy nó cũng, ờ, ừm, giữ liên lạc được ô kê hơn ấy.
Ừm. Ờ, cũng đúng. Ừm. Đồng ý. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Đúng ha. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Vậy cũng hay. Ừm. Ừm, phải nha, nghe bạn nói á, mình thấy đúng là mình cần phải ổn định cái tư tưởng của mình á, thì nó mới được. Kiểu như là, mình cứ muốn rằng cái mối quan hệ của mình nó phải bền chặt như thế, nó phải đẹp như thế, nó lúc nào cũng phải ổn định như thế, mà mình lại lại vô tình mình đặt, ừm, cho cái cái cái tình bạn của mình cái áp lực quá. Á, đôi khi cũng phải biết chấp nhận là bây giờ thôi khác rồi, đâu còn như ngày trước nữa, ờ, khoảng cách thì xa nè, miễn làm sao á, mà mình có cách mình đồng hành với nhau trong cuộc sống, một cuộc gọi trong một khoảng thời gian, hoặc là một cái tin nhắn nào đó đều đặn, hoặc là một cái chút chia sẻ về cái cuộc sống hàng ngày thôi. Đấy, như là bạn nói đó, thì mình thấy cũng thấy rất là hay, mấy cái cách mà bạn đưa ra cho mình nè, nó vừa đơn giản vừa dễ thực hiện, mà còn làm cho cái tư tưởng suy nghĩ của mình nó thoải mái nữa. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm. Ừm. Hông có chi đâu nha. Mình chúc bạn và bạn bạn sẽ có một tình bạn thật là lâu dài, tốt đẹp nha.
Chào bạn.